ใช่ ด้วยประมาณอย่างนั้นด้วยค่ะ ก็คือบอกตรง ๆ ว่า จริง ๆ เหมือนพื้นฐาน จะเป็นคนค่อนข้างขี้เกียจ เพราะฉะนั้น <chuckles>
อะฮะ อ๋อ ก็เลยหาทางแบบว่า เออ หาทางทำเงินแบบง่าย ๆ งี้เปล่าคะ แบบสบาย ๆ ใช่เปล่า? อา
ก็ ใช่ ทำยังไง ทำยัง ทำยังไงดี ที่ฉันแบบว่า เอ่อ มีความขี้เกียจ แต่ว่าอยากมีอยากได้
อะฮะ อืม อืม ๆ อา เข้าใจ ๆ เหมือนกับว่าจะมีทำ Passive income ใช่ไหมคะ แบบว่า เออ ขี้เกียจไม่ต้องทำงานเยอะ แต่ว่าสามารถมี Income เข้ามา มีรายได้เข้ามา อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? เออ อา อา ๆ
อา อุ๊ย บางทีบางอย่างอะค่ะ มัน ใช่ ประมาณนั้นด้วยค่ะ แล้วก็อาจจะมีบางรายการ ก็คือถ้าเราอยาก เอ่อ ปรับพฤติกรรม เขาก็จะให้คำแนะนำว่า โอเค สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะ ที่เราจะเริ่มในการปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ย มันจะมีอะไรมาบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ก็คือเริ่มจากสิ่งน้อย
อะฮะ อืม อ๋อ คือเขาจะแนะนำ การ อย่างงี้ใช่ไหมคะ แนะนำวิธีการปรับปรุงตัว หรือว่ามีวิธีการช่วย ช่วยสอนเรา อย่างงี้ใช่ไหมอะคะ?
ใช่แล้วค่ะ แต่ก็จะมีหลาย ๆ ช่องเลย ที่มีแรงบันดาลใจ ก็อย่างเช่นอะ บางช่อง ก็คือสอนภาษาอังกฤษ จริง ๆ แล้วคนไทยเนี่ย
อะฮะ อ๋อ อย่างนี้ด้วย อะฮะ
ส่วนใหญ่ สมัยก่อนสักพักหนึ่งนะคะ มีความรู้สึกว่าคนไทยไม่ ไม่ค่อยสนใจภาษาอังกฤษ เพราะว่ามีความรู้สึกว่า อยู่ในประเทศไทยใช้ภาษาไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไร ไม่มีความจำเป็นอะไร แต่ว่านา มา ณ จุด ๆ หนึ่ง
ค่ะ อืม อ๋อ อะฮะ ๆ ใช่ ตอนนี้ล่ะคะ อะฮะ

อะฮะ ใช่ไหมคะ 20 ปีที่แล้วในอินเทอร์เน็ต เอ่อ อาจจะยังไม่เยอะเนาะ หรือว่า เออ สมาร์ตโฟนยังไม่เยอะทุกคนใช่ไหม? อาจจะมีแค่บางจุดบางช่วงเนาะใช่ไหมคะ? อา
<chuckles> มันยังไม่ จะยังไม่เยอะ ใช่ ใช่ค่ะ อยากจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย ต้องวิ่งไปแล้ว ร้านคอมพิวเตอร์
อืม ๆ ใช่ ๆ ใช่
ก็คืออยาก อ่า อยากรู้อะไรอย่างหนึ่งเนี่ย บางทีใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่เราจะรู้เรื่อง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ทีนี้ ณ วันนี้เมื่อไรที่เราอยากรู้เรื่องอะไรได้ตลอดเวลาเลย 24 ชั่วโมง เลย ไม่ว่า ร
อะฮะ อืม ใช่ ใช่ไหมคะ อย่างหนังสือเล่มหนึ่งใช่ไหมคะ อย่างหนังสือเล่มหนึ่งที่คุณบอก โอ้โฮ ไม่มีเวลา หรือแบบขี้เกียจอ่านเราสามารถรู้เนื้อหาได้เลย ใช่ไหมคะ จากเทคโนโลยีเหล่าเนี้ย ใช่ไหม อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ อะฮะ อา แบบนี้ดีเนาะ
ไม่ ไม่เลย ใช่ค่ะ มันเป็นตัวช่วยอะไรที่ดีมาก ๆ เลย
อะฮะ อ่า ใช่ ๆ เหมือนช่วยได้หลายอย่างมากเลยนะคะ ทั้งพอดแคสต์ ท อ้าว แล้วแบบนี้มีเพลงบ้างไหมคะ ชอบฟังเพลงไหม? เวลาบางคนนะคะ รู้แบบ แล้วแบบเศร้า ๆ หรือว่าแบบรู้สึกแบบว่าดาวน์ ๆ อย่างเงี้ย แบบหมดไฟ บางคนเขาจะฟังเพลงอะค่ะ อ่า แล้วคุณล่ะคะ? เคยใช้แบบว่า เอ่อ เพลง หรือว่าหนังอย่างเงี้ยช่วยจุดประกายบ้างไหมคะ?
อือ มีแน่นอนค่ะ อ่า อย่างน้อย ๆ เนี่ย ตอนเช้า ๆ เนี่ย ถ้าอยากสดชื่นแจ่มใสเนี่ย เวลาอาบน้ำนะคะ ส่วนใหญ่เลยก็จะเปิดเพลงไปด้วย
อือฮึ อ่า ๆ ค่ะ อา ยังไง อ๋อ ตอนอาบน้ำอะเหรอคะ หรือว่าตอนทำกับข้าวอย่างเงี้ยได้ไหม?
ว้าย! ตอนอาบน้ำ ตอนอาบน้ำเลย แล้ว
โอ้โฮ ดีเว้ย เอ๊ะ บางคนเขาชอบร้องเพลงในห้องน้ำด้วยนะ แล้วเป็น เป็นด้วยไหมคะ? เป็นไหม? <chuckles> หรือว่าฟังอย่างเดียว?
อืม มีบางครั้งถ้าอารมณ์ดีมาก ๆ ก็จะรอ แต่ทีเนี้ยพอเวลาที่เราเซิร์ชเองใช่ไหม เราก็อาจจะเซิร์ชหาว่า เพลงอารมณ์ดียามเช้า <laughs>
อ่า อารมณ์ดี อ่า วันนี้เนาะ อะฮะ อืม อือ เออ ๆ ช่วยได้เนาะ ใช่ไหมคะ?
มัน ใช่ ถ้าวัน ช่วงไหนทำงานเหนื่อยมาก ๆ ทำงานทุกวัน โอ้โฮ เหนื่อย โอ้โฮ เหนื่อย เหนื่อยทุกวัน ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยฟังเพลงตอนเช้า ช่วยแล้ว
อืม อะฮะ อืม อาบน้ำใช่ไหม น้ำอุ่นอย่างเงี้ย
ใช่ ตอนที่ใจฟู ร่างกายฟู จิตใจแข็งแรง
โอ้โฮ เออ ๆ แบบนี้น่าจะแบบว่าช่วยให้ร่างกายแบบว่าจิตใจ refresh ขึ้นเนาะ ใช่ไหมคะ? ทั้งฟังเพลง ทั้งการอาบน้ำ เออ ดี ๆ เลย ใช่ หลังจากที่แบบพักผ่อนแบบครบ แบบว่าพักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะ แล้วก็อาบน้ำ ฟังเพลงอย่างเงี้ยด้วย เอ๊ะ แล้วชอบฟังเพลงแบบไหนล่ะคะ? ที่ทำให้เรารู้สึกว่า เออ refresh แล้วก็แบบ เหมือนจะจุดประกายไฟขึ้นมาได้อะ ชอบเพลงแนว เอ่อ บรรเลง หรือว่าเพลงพอป หรือว่าเพลงร็อกแบบเนี้ยค่ะ?
ทำแต่ แต่เช้าเลย อืม อืม ๆ